Ehm, quindi sì, la musica genera consapevolezza, basta ogni tipo di musica eh, cioè anche dalle più commerciali, alle più brutte, alle più belle, dipende da quello che abbiamo dentro. Alla fine se sappiamo apprezzare uhm, l'amore deve venire da noi stessi.
Certo.
Prima di tutto.
Senti e ti è capitato mai invece, parliamo del contrario, che degli amici cioè trovarti in conflitto riguardo le scelte hai detto che i tuoi amici non sempre insomma vi trovate d'accordo sulle scelte musicali e capita anche che ci siano, ovviamente sempre in maniera molto amichevole, delle discussioni riguardo generi, oppure trovarvi a non essere d'accordo proprio su su un artista in particolare? Ecco.
Ma certo, ma capita, mhmm, sp spesso assolutamente. Infatti cioè la musica è molto personale. Io ho una canzone ad esempio
Mh-mh.
che si chiama una una ca una delle mie canzoni preferite, che si chiama Glue Bicep, uhm
Mh-mh.
che io, uhm, ritengo un capolavoro, un qualcosa di divino quasi. Però, quando la faccio sentire a qualche amico, uhm, magari ma ma ma per nul cioè, la musica è così soggettiva che a volte sì, mi capita avere discussioni.
<chuckles> Non corrispondo questa tua visione. Mh. Ma certo. E si conoscono anche gli amici attraverso questo, nel senso che proprio condividendo musiche diverse a conosci anche dei lati un po' un pò più nascosti, no, de de degli amici, può capitare. Mh-mh.
Sì, bravissima la certo, ma la musica è un modo anche, mhmm, ehm, ge un linguaggio, uhm, indiretto, o comunque anche a volte diretto, di per conoscere una persona meglio in profondità. Quante cose, ehm, uhm, fa, uhm, capire la musica riguardo a una persona? Tantissime. Io se mhmm, se tu ora vedessi la mia playlist di 1200 canzoni, non so se non so se avresti voglia prima di tutto però, metti che, mi conosceresti molto molto bene.
Certo. <chuckles>

E senti una cosa, ma tu, uhm, segui anche, ovviamente, i social, così, e e sai che gli algoritmi devono essere un po' addestrati, poi, per presentare delle cose, proporre delle cose, delle playlist che, comunque, fanno parte anche dei tuoi gusti. Tu, quindi, hai anche iniziato un po' addestrare gli algoritmi per far sì che magari ti s ti r ti ti vengano proposte delle cose che ti possono interessare, anche dal punto di vista proprio del genere musicale?
Beh sì, uhm, io sono molto fan delle piattaforme appunto, mhmm, musicali. Io uso Spotify, ehm, amo Spotify, mhmm, sono uno dei pochi che paga l'abbonamento. <chuckles>
Mh. Ah-ah. Ah-ah. Ah, beh, e <laughs>
Ehm, certo, perché pagando l'abbonamento hai delle funzionalità davvero belle, perché comunq
Hai dei plus che, certo, che non avendo sì, sì, la pubblicità ,per esempio, credo, cose così, insomma.
Certo, certo. Sì, sì, sì. Poi, diciamo, ho un algoritmo molto personalizzato, ecco, anche delle mhmm, ho una playlist, immagina, con più di 1200 canzoni
Ah!
uhm, che ho, appunto, ho aggiunto singolarmente da circa 4 anni? Quindi son tante canzoni.
Wow! È preziosissima
Certo, infatti si chiama Anima, m puoi immaginare. <chuckles>
<giggles> Senti un po', dimmi gli altri allora, hai detto che ti piace il rap. E gli altri generi che hai conosciuto attraverso quest'artista? Quali sono? Che hai che t ai quali ti sei appassionato?